А, ну так, особо нет, если вдруг я, собственно, и не целилась, наверное, на какие-то вещи, которые, а, ну вот прям сильно бы мне не подошли или смотрелись странно на подростке. Э, поэтому, м, как-то, в общем, у нас был творческий тандем. <chuckles>
Вы сходились во мнениях. Мгм. <chuckles> Ну, хорошо. Так, ладно. Это был, значит, такой вот период, э, платьев-юбок из журналов, э. Как потом это менялось?
А потом я поступила в университет, и здесь я вижу картину ещё более странную. <laughs>
Так, что там такое з
Опять-таки, если посмотришь на сегодняшних студентов, а я с ними, ну, довольно часто сталкиваюсь, а, то там, знаешь, неформальщина во всей красе. А, ну, они самовыражаются, они у них там, не знаю, дреды, цветные волосы, а, тоже джинсы всякие интересные, там майки с аппликациями и так далее, и так далее.
Мгм. Так, а ты что-то Мгм.
А посмотришь на мой институт Да? Я ходила в институт в костюме и на каблуках. <chuckles>
О, как! Вот, <chuckles> слушай, ну, а как так получилось? Это специально, чтобы выделяться, или тебе вот так вот комфортно было?